Alors moi, heu, du coup, concernant les notifications, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, quand j'étais en cours, heu, entre guillemets, j'étais un peu, heu, on va dire, j'étais «malade» des notifications. C'est-à-dire, heu, je me rappelle très bien parce que du coup, j'étais en j'étais sur mon ouais, sur mon bac plus 3, et même avant, ça me le faisait, et heu, en gros, heu, quand j'avais une noti j'avais mon téléphone, j'avais mis en silencieux quand même, mais j'avais activé toutes les notifications, c'est-à-dire, heu, bah, YouTube, et cetera, alors vraiment tout, hein, à chaque fois
Mmh mh. D'accord. Ah ouais? OK. Ouais. Mmh mh. Ah ouais. En fait, tu devais être submergé, en fait, hein. Mmh.
C'est ça. Mais du coup, dans ma tête, à chaque fois, quand je l'avais dans mon en cours et que je pouvais pas forcément le regarder, je sentais les notifications donc forcément, ça me donnait envie de regarder et du coup, j'étais quand même nettement moins concentré sur le cours étant donné que je voulais à tout prix regarder. Du coup, c'est
Ah. <gasps> Mais en fait, comment tu les sentais? Parce que c'était silencieux, tu avais une lumière, quelque chose qui te qui te disait: «Regarde?» Ah.
C ça vibrait. Ça ça ça ça c'était un mode vibreur, parce que j'av et du coup, je sentais, genre, en entre guillemets, «je sentais des notifications» donc forcément, j'étais un peu, entre guillemets, je voulais vraiment, heu, «à tout prix regarder». Donc forcément, j'essaie de regarder en cachette, heu, parce qu'il y avait le prof, et cetera. Et du coup, je me sentais moins concentré et du coup, je me disais je me disais: «Écoute, heu, tu vas peut être faire un bac plus 5 et là, tu tu il y a plus "ça rigole plus" entre guillemets. Donc heu, forcément, heu, tu dois plus te tu dois plus faire ça, en fait». Et du coup, à un moment, je me suis posé pendant une petite soirée, j'ai, heu, parce que j'activais jamais le mode «ne pas déranger» parce que du coup ça désactivait tout, je comprenais pas trop, je me suis dit
Ah bah, oui. D'accord. Mmh. <gasps> D'accord. Ah bah, oui. <chuckles> Ouais. D'accord. Mmh mh. Oui et encore ce mode, il est assez récent, avant il n'existait pas, ce mode, heu, «ne pas déranger».
C'est ça. Mais heu c'est ça, mais du coup, bah, vu que j'ai un iPhone, heu, bah, entre guillemets, «il y est il y est» mais sauf que je l'utilise jamais et du coup, je suis allé dans les paramètres et chaque pour chaque application, en fait, je me suis dit: «Est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'elle n'est pas importante?» Et du coup, j'ai commencé à désactiver les notifications, alors petit à petit, mais par exemple, je pense aux réseaux sociaux, je pense à TikTok, YouTube, heu, Snapchat.
D'accord. D'accord. Mmh mh. D'accord. Ouais. En fait, c'est ce que j'allais te demander un petit peu, quelle, heu, application tu estimes être importante, et quelles autres, heu, sont moins importantes, en fait?
Mmh? Et bah, justement, par rapport à ça, j'ai commencé à tout désactiver genre, heu, TikTok, YouTube, Snapchat, heu, même les applications de de de musculation- parce que je fais de la musculation le matin, quand même- et heu, et du coup, heu, bah, en fait, j'ai juste laissé activés mes messages, heu, mes appels et aussi, étant donné que des fois, j'ai de la famille un peu pas forcément en France, heu, WhatsApp. WhatsApp donc, pour le coup. Heu, donc pour ce Mmh?
D'accord. OK. Ouais. OK. Mmh mh. OK, d'accord. OK. OK. Donc heu, donc surtout les, heu, applications qui sont liées à la communication, donc WhatsApp et heu, forcément, heu, les appels, heu heu, téléphoniques de de l'iPhone, en fait.